Allora sono una persona a cui piace viaggiare molto. Diciamo che faccio circa 3 viaggi all'anno e mi piace anche andare oltreoceano, Thailandia, Indonesia, America, Africa. Quindi, ehm, sì, devo dire che a viaggiare mi aiuta sicuramente a staccare anche da periodi stress lavorativo barra studio. È una cosa che mi concedo volentieri.
Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Quindi comunque ti Bene, è un'ottima cosa. E poi volevo chiederti se proprio in questi periodi o quando appunto vivi questo forte stress, se c'è un posto felice per te, ehm, che possa essere, non so, magari una spiaggia o, uhm, un angolo della tua città, uhm, che ne so, un caffè letterario, ehm, dove tu ti vai a rifugiare, o anche semplicemente la tua stanza, la tua casa, ecco. Cerchi, uhm, conforto in uno di questi contesti o riesci, insomma, a mhmm, a insomma <smacks lips> a vivere la cosa serenamente? Cosa cosa fai quando vivi questo stress? Dove ti rechi? Ecco.
al lora, ehm diciamo che solitamente io considero la mia camera, che tra l'altro ho ristrutturato recentemente, proprio il mio posto ideale. Sì, sì. Sì, sì perché mi pi è molto, ehm, come si dice, confort come ambiente, il piumone, i cuscini
È il mondo immagino <chuckles> Okay. È okay. È il tuo co la tua confort zone, quindi ci sta.
Sì, esatto, ecco, esattamente, sì. Oppure anche all'aria aperta, comunque abitando in campagna ci sono molti luoghi belli in colline, tramonti, vigneti. Quindi, ehm, sì, anche fare una semplice passeggiata la sera al tramonto, mi rilassa molto.
Mh-mh. Certo. Mh-mh.

Allora, quando ero piccola sì, avevo un orto, solo anche grande, il problema è che abbiamo una terra molto argillosa, quindi <breath> l'orto proprio piantato per terra è diventato molto faticoso a gestire e l'abbiamo dismesso. <inhales> Vorrei rifarlo, <clicks tongue> però con dei vasconi, tipo, non so se hai presente i vasconi, uhm, alti dove poi li riempi di terra, che alla fine è terriccio buono. Ecco, questa è una cosa che vorrei provare a fare 'sta primavera e penso mi ci dedicherò. Sì. <chuckles>
Mh-mh. Okay. Ah. Ah, mi spiace. Mh-mh. Sì. Sì. Certo. Ah. Bello. Bello, bello. Ehm, dimmi un po', ehm, oltre all'orto, alla cucina, in tornando ecco al discorso cucina più che altro, ehm, ti volevo chiedere quindi comunque ti piace cucinare anche per gli altri, no, perché quando, mhmm, fai anche la pasta fresca, ehm, la fai un po' per tutti. E per te stessa, hai una ricetta particolare o una un qualcosa che ti cucini, uhm, personalmente, che ti tira su?
Mh-mh. Sì sì. Allora, diciamo che ultimamente mi piace moltissimo fare i ravioli cinesi, tipo i gyoza, non so se hai presente.
Ah. O sì, sì, sì, sì, li avo li conosco. Okay, eh ma ma sono difficili? Ah-ah.
Ecco, quelle mi piace moltissimo. Ehm, no, non particolarmente, non son troppo difficili. Cioè, bisogna solo avere un po' di manualità nel chiuderli
Okay. Mh-mh. Eh, immagino, certo.
però alla fine il ripieno, triti tutto e poi lo metti dentro, quindi dai, non <chuckles> non ci voglion delle grandi doti, però <breath> son divertenti da fare.
Certo.